Eh! A casa, ehm, inizia a litigare co' la moglie perché non ti ci capisci e poi anche perché è dovuto a a ve vuoi o non vuoi, lasciandoli fumare. E so' diventato anche molto più sensibile io, quindi molto più, ehm, facilmente, eh irascibile, quando prima non lo ero, sensibile, sì. E non avendo magari prima che ne so, trovavo nella sigaretta, no, il giusto sfogo, nel senso che ma ma manco mi attaccavo a nessuna discussione o nessuna cosa. Cioè la sigaretta era proprio u una scusa per allontanarsi, perché ma ma più che calmarsi, se ci ri rifletti, anche in altre situazioni, quando io non trovavo, mhmm, come devo dire, interessante un discorso, oppure addirittura fastidioso, la sigaretta poteva essere un ottimo escamotage per allontanarsi perché non si fuma, no, in casa, nei luoghi chiusi. Quindi tu con la sigaretta, tranquillo, tranquillo, dici: "Ah, okay, io mo vengo, vado a fumà na sigare"
Cento, varie problematiche, sì, ce Mh. Suscettibile, suscettibi ah okay. Calmava. Mh, okay. Estraniarti, certo. <chuckles> Vado a fare due passi, metto fuori in balcone. Okay, chiar Mh, mh, mh, mh, mh, mh.
Vado a fare due passi, sì, eh quindi. Oggi, ehm, siccome quella cosa adesso non c'è, eh quindi ti trovi ad affrontare delle situazioni che in qualche modo prima con la sigaretta la la evitavi. E quindi, insomma, ehm, eh, mi sò ri
Mh. Ah-ah, le arginavi, certo. E quindi, e lei le hai riprese.
E sto